Ờ, thực ra cái việc mà xao nhãng trong cái việc học tập với cả, à, làm việc, ờ, mà nhất là cái sạc điện thoại là cái mà ảnh hưởng nhiều nhất thì ai cũng như thế thôi. Nhưng mà, ờ ừm, ai cũng như thế thôi, nhưng mà ấy, ờ, cái cách mà mình, ờ, dùng cái điện thoại sao cho nó hợp lý thì nó lại lại mang đến cái hiệu quả hơn. Ví dụ là, ờ, mình thấy có một cách mà nhiều bạn rất là áp dụng nhá, là, ờ, quay đặt một cái điện thoại ở góc, quay cái khoảng thời gian mình học ấy. Ấy, ờ. Ê, cái đấy cái đấy hiệu quả lắm. Ờ, không hiểu sao nhưng mà cái đấy hiệu quả cực. <laughs>
Ừm. Ừ, đúng rồi đấy. À, thế à? Ờ, vậy ạ? Dạ. Ừm, ờ, kiểu kiểu quay timelapse đấy, đúng không ạ? Ờ. <laughs> Ờ, nghe cái cách này hay ha. Kiểu vừa quay thì cũng không thể cầm điện thoại lên mà dùng được nữa, lại còn ghi lại được cái quá trình.
Ờ. Ừm, lúc mà quay nhá ờ, đúng, lúc mà quay nhá, cũng phải, ờ, tắt hết thông báo đi, chỉ có quay thôi. Với cả lúc mà mình học nhá, mỗi ngày học, ờ, nếu mà hôm nay tập trung ít thời gian. Ví dụ như là mỗi ngày tăng lên một chút, kiểu 30 phút, ngày mai 1 tiếng, xong rồi cứ tăng thời gian lên. Ờ, mình có một cái ừm, ờ, có một cái sổ ghi chép ấy, thì mình ghi, ơ, rõ cái tiến độ của mình vào đấy thì nó sẽ có động lực để mình bước lên một cái cái cái mới hơn, kiểu vậy.
Ừm. Dạ. Ừm, à, cứ học lâu dần, lâu dần. Ờ. Dạ. Ừm. <laughs> Đúng rồi, kiểu lên cấp đó. Ờ, mình hiểu rồi. Đúng rồi, cái cách này cũng khá là hay. Nhưng mà mình cũng hơi hơi bị kiểu, khi mà bắt đầu ngồi vào bàn học mình cũng rất là hay bị cảm giác, kiểu, choáng ngợp ấy, kiểu vô vàn ti tỉ cái bài vở làm cho mình bị bị nản quá. Mình cảm thấy là có thức đến sáng mai cũng không làm hết được, thế là mình lại gấp sách vào mình đi ngủ nữa cơ. <laughs> Đó.
<laughs> Nâng cấp bản thân đấy. <laughs> Ừm. Ừm. <laughs> À. Ôi giời ơi! Ôi, ôi, ôi trời ơi! Thế thôi, ngày mai học cái gì thì mình học trước. Trời ơi! Ờ. <laughs>
Ờ, <laughs> dạ. Dạ vâng, mình hiểu rồi ạ, mình hiểu rồi. Thế thì để mình hãy thực hành những cái phương pháp nhỏ nhỏ trước, xem là thay đổi cái bàn bàn học xem nó như thế nào rồi mình bảo bạn nhá. Cảm ơn bạn rất là nhiều đã chia sẻ những cái mẹo để mình bắt đầu công việc hiệu quả hơn ạ.
Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. <laughs> Ừm, ừm. Hy vọng hy vọng là bạn có thể có nhiều động lực hơn trong cái việc học của bạn nhá!